Então, eu tô eu sinto que eu tô trabalhando muito, e aí meu trabalho me consome muitas horas, e aí eu começo a deixar outras atividades pra depois, né, porque a prioridade no momento é o meu trabalho, né, então esse são essas atividades mais domésticas, essas coisas assim que, eh, que demandam um pouquinho de tempo, que nem o caso do do computador, do teclado, ah é ótimo que eles devolvem, mas aí eu tenho que pegar o teclado, eu tenho que dirigir até um um Whole Foods aqui perto, assim que dá sei lá uns 12, 15 minutos de direção, lá é ruim pra parar de estacionamento, sabe? Aí eu falo: "Nossa lá vai eu perder uns 40 minutos pra resolv pra devolver esse teclado." Hã, então sempre é são coisas, assim, que são fáceis de resolver, mas vão demandar tempo, e aí eu fico pensando: "Não, deixa eu terminar o trabalho primeiro", aí nunca termino, né, porque vai vou fazendo fazendo, eh, tô com 2 trabalhos e tal, e aí não não não essas outras coisas, pi essas pequenas ficam pra trás, então eu acho que é só as prioridades, né, eu tô colocando prioridades, hã, do meu trabalho e tal, mas aí eu estou deixando as coisas de lado, as outras, né.
Sim. Aham. <chuckles> Sim, sim. Entendo, e ai, primei o primeiro ponto é você entender que há coisas que mesmo sendo pequenas, elas acabam também se tornando prioridades, elas precisam ser tratadas como priori prioritárias, porque tipo, po poxa, precisa ser feito. Tan é como a questão da dessas devoluções. A primeira acabou não devolvendo, foi $22. Tá legal, é coisa pouca. Agora o problema é que, você deixou aquela passar e tá quase deixando e essa devolução passar também. Então, e se você continuar
Uhum. Tem que ser feita, né? É, eu ainda ainda ainda tenho 3 semanas dessa.
Tá vendo? Se você continuar a agir assim, virão outras situações de valores ainda maiores e você vai agir da mesma forma, porque eu tenho certeza que se você agisse diferente lá atrás com aquela de $20, essa devolução de agora não estava mais aí. Então é pois, então é você começar a passar a ora a olhar pra essas coisas também como prioridade. Tá, legal, são 40 minutos que você vai perder. Mas é 40 minutos necessários pra você.
Hum. Uhum. Aham. Aham.